Okay, okay. È un lavoro comunque, ehm, dipendente se posso chiederti? È un lavoro autonomo?
Allora questo è un lavoro dipendente, ehm, m ma comunque lo svol lo svolgo in maniera abbastanza, tra virgolette "autonomo e flessibile", nel senso lavoro da casa, uhm sì.
Okay. Ti organizzi. Certo, certo, certo. Bene, bene. Ecco, ehm, mi viene ancora in mente questa domanda qua: ehm, ne hai parlato eventualmente con con dei tuoi responsabili, ehm, di questo aspetto? Nel senso che comunque tu, ehm, partendo, ehm, hai dato il massimo, ehm, insomma avevi gli incentivi e tutto il resto e quindi ti trovavi molto in una situazione in cui eri molto più invogliato, no, incentivato a a dare di più insomma, ehm, rispetto ad adesso che la situazione è diventata un pochettino più statica, e quindi magari chiedendo, ehm, agli stessi responsabili, ehm, di poter fare magari, non so, ehm, o avere altri incentivi per avere anche magari, uhm, un avanzamento di carriera, uhm, quelle che si chiamano le promozioni, non lo so, cose di questo tipo, sempre in aumento, che possano mantenerti, ehm, attivo, quindi più, ehm, diciamo un pochettino più dinamico sotto questo aspetto, non ne hai mai parlato?
<coughs>